بُص مش مش باخُش في تفاصيل، عشان أ طبعًا الموضوع دوّة ما هو أصلًا أصلًا يعني، حتى مش عارف اشرحه بالEnglish كويِّس يعني يعني فاهم؟ ب ب باقعد باح باحكِ له كده من برّا عن الموضوع، وإن إحنا من زمان، وإن إحنا والأهرامات اتبنِت إزاي، وال والاكتشافات اللي بنلاقِيها، وإن الكنوز، وإن راس تات عن توت عنخ آمون دي أغلى راس، وإن متاحف مثلًا زي <tsk> زي اللوفر يعني شغالة وأكل عيشها شغّال مف وبيتهُم مف مفتوح بسبب بسبب متاحف اللوفر في دورين، دورين م آآ، الح الحضارة المصرية، متحف برلين في دور، متحف إنجلترا في دور لل للحضارة المصرية، إحنا كبار أوي يا إحنا كبار جدًا، يعني إحنا بلد كبيرة بلد كبيرة ف
آه. آه، ب مصطلحات طبعًا وحاجات صعبة. آه. إمم. آه، آه. عن الحاجات دي، آه، وبريطانيا وكلّه. آه. إمم. إمم. آه، فبتكلمه بقى عن إيه بقى؟ باخ باختصار كده عن ال
<tsk> آه طبعًا، بُص باقعُد أش أقول له بقى مثلًا الاكتشافات، والحضارة، وإزاي الفراعنة دول كانوا منظَّمين جدًا، وإزاي خاضوا حروب بقى، وال وال ولمّا د دخلنا بقى الهكسوس وحمَلنا الحروب، وفعلًا و وباتكلَّم بقى عن عن مينا موحِّد القطرين، آآ، مينا نارمر، وباتكلَّم عن توت عنخ آمون مَلِك مصر، وباتكلَّم عن الأهرامات، وإنه والملك خوفو وكده وإزاي الرموز الكبيرة، باقعُد أدِّي له كده نب وباتكلَّم بقى على الأقصر، وأسوان، و
إمم. آه، الرموز الكبيرة يعني أنت الأمثلة الكبير. إمم.
والغردقة وشرم الشيخ، مش عشان بس كده، يعني مش بس أهرامات وحضارة، لأ، في غردقة، في شرم الشيخ. الموضوع ده الصراحة بيأثِّر فيّا أوي، باحِس إن أنا يعني لأ، وكمان بقى جِه موضوع المتحف الأخير ده، وكان يعني بقى
إمم. إمم. آه، المتحف ده، آآ، طب هو سمّع هناك جامد، عندك؟
عالمي جدًا جدًا يا ب يا باشا هو لو ما سمّعش هو لو ما سمّعش آه
غير مش م قصدي آه، مش منّك أنت يعني، حواليك.
هو لأ كان مسمّع لوحده، بس هو لو ما كانش مسمّع، فأنا سمّعته. ما تقلقش من الموضوع ده اتطمن، أنت في أيديٍ أمينة <giggles> آه.
ناس إمم. آه، حلو، <chuckles> الله ينور، شغل عالي. <chuckles> طب جميل. طيب، آآ، عُمرك عُمرك طيب الناس أنت كنت بتحكِ لها مثلًا آآ، أنت قُلت لي حتة ال المتاحف الغربية، عُمرك كلمت حد من الجنسيات دي اللي هو آآ، فرنسي أو إنجليزي أو غيره وقُلت له طب الحاجات اللي عندك دي المفروض ترجعّها كلام من ده كلّه؟
أيوه.